Aduh, kenangan terindah ya. <chuckles> Jadi makanan itu pasti sih, eee, punya kekuatan luar biasa gitu kan dalam membangkitkan kenangan itu sendiri, jadi kayak, mmm, memang ada kayak ini ya Kak, kayak aromanya gitu kan, misalnya pada saat mencium aromanya gitu kan, masakan tertentu atau misalnya kayak, mmm, mencicipi rasa yang familiar gitu kan, otak itu kayak langsung gitu, kan wah, ini tahu nih gitu kan ini masakan, eee, waktu di keluarga gitu kan, jadi, eee, ketika menunya itu ada di liburan spesial, terus kayak bahkan, eee, masak kecil di rumah gitu, masakan nenek juga gitu kan. Jadi contohnya itu ya dari aroma nasi goreng yang khas gitu kan buatan ibu, itu bisa langsung nih, eee, wah bikin aku ngerasa wah kok ada di ini ya, lagi duduk di meja makan terus suasananya tuh yang, eee, udah lama gitu kan suasana jadul, sambil kayak dengerin suara televisi gitu kan, wah, itu sih kenangan yang emang, eee, pasti akan diingat terus gitu kan. Karena ya dari momennya itu sendiri gitu kan selain dari rasa, terus aroma makanannya, jadi ya, eee, pemicunya juga bisa karena, eee, terbuka lagi tuh teringat lagi ketika sedang apa gitu kan, makan eee, makanan itu gitu momennya. Mhm.
Apa tuh? Mhm. Iya. Betul betul. Mhm mhm. Apa tuh? Wah, heeh heeh. Enak banget kah? Mhm. Iya. Betul, apalagi Iya. Betul betul, iya. Heeh. Aku juga ngomong-ngomong keinget nih Kak, sesuatu gitu kan heeh, kenangan. Jadi waktu aku kecil, waktu kecil kan aku kan banyak sama nenek nih. Nah nenek aku itu, rumahnya itu masih tradisional banget, pake ini, be bambu, dindingnya pake bambu, tau gak? Heeh.
Apa tuh? Mhm. Mhm mhm. Oh. Oh, gitu, iya. Pake bambu ya, mhm mhm. Yang bilik gitu bukan Kak? Atau beda? Oh, bilik ya mhm mhm.
Iya bilik, pake bilik. Nah, waktu itu nenek itu kalau misalkan kan nenek emang pekerjaannya petani ya. Nah, dia nyawah atau mungkin tanam kacang gitu, tapi di samping-samping itu dia nanemin ini, eee, pohon singkong Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, enak banget <chuckles> bisa direbus ya itu? Mhm. Oh, di apa?
Nah, pohon singkong. Iya, nah pulang itu kan bawa tuh mhm, bukan direbus Kak, bawa singkong itu biasanya. Nah nenek kan waktu itu kan gak pakai kompor ini ya, gas gitu, jadi dia pakainya kayu bakar. <chuckles>
Oh. Oh. Oh, pohonnya kirain aku singkongnya Kak. <chuckles> Oh, bisa juga?
<clears throat> Enggak, singkongnya singkongnya jadi, eee, waktu itu kan pakai mhm, kompor ini kan, hawu lah gitu kalau heeh, nem nyebutnya. Nah, itu biasanya nenek itu manggangin itu Kak, manggangin pohon ininya, singkongnya. Nah nanti iya, wah itu kenangan menurut aku kenangan terindah ya, karena buat sekarang susah banget ya, masak aja aku males nih sekarang ya gitu kan, <chuckles> padahal zaman dulu pakai kayu bakar gitu kan, kayu bakarnya susah ngidupinnya.
Oh, iya iya iya iya. Iya, betul. Wah, kayaknya wangi banget ya? Mhm mhm. Hmm. <chuckles> Tapi justru lebih enak Kak, makanan yang pakai hawu itu.